เออ ผมต้องเกริ่นก่อนว่า นะครับ คือผมทำช่องยูทูบ ใช่ไหมครับ แล้วผมมีปัญหาตรงที่ว่า ผมกลัวคำวิจารณ์มาก คือคำวิจารณ์พวกนี้เนี่ย มีครั้งหนึ่งที่ผมเคยทำโปรแกรมขึ้นมานะครับ แล้วก็แชร์ให้ นะครับ คนดูของผมได้ใช้งานกัน ทีนี้เนี่ย นะครับ โปรแกรมนั้นทำให้คอมพิวเตอร์ของบางคนเนี่ย เขาใช้งานไม่ได้ คือติดบัก เกิดกาบักเกิดขึ้น เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับ ก็จะมีคำด่าทอหรือว่านะครับ คำวิจารณ์ในแง่ลบค่อนข้างที่จะเยอะมากพอสมควรนะครับ ก็คือแบบ อ่านแล้วผมรู้สึก โอ้โฮ ไม่สบายใจ ไม่กล้าทำอะไรต่อ ไม่กล้า นะครับที่จะลงโปรแกรมใหม่นะครับ เพื่อที่จะมาทดแทนตัวตรงนี้เนี่ย ก็คืออยากจะถามเราว่า ผมควรที่จะทำยังไงดีครับ? คืออยากจะลงโปรแกรมใหม่ให้มาก แล้วก็อยากจะแชร์ต่อ แต่กลัวโดนด่าอีก คือด่า คือผมอ่านคอมเมนต์แล้ว ผมรู้สึกแย่มากนะครับ
อืม ครับผม ก็สำหรับปัญหานี้เนาะ คือจริง ๆ อะ ส่วนหนึ่งอะ ก็ ก็เข้าใจเลยนะว่า มันอาจจะ ยูสเซอร์ เนี่ย คือผู้ ผู้รับชมเนี่ย เขาอาจจะไปทดลองทำ แล้วเกิดการผิดพลาดได้ขึ้นมาอย่างงี้เนาะ ก็ทำให้เกิดผลเสีย ก็เลยทำให้เขาเนี่ยไม่พอใจได้ ซึ่งจริง ๆ แล้วปัญหาเนี้ย ให้เราอะครับ พยายามปรับทัศนคติของเราก่อนเลย ก็คือให้เราเนี่ยน้อมรับทั้งคำชม แล้วก็คำติชมเนี่ยแหละครับ ทีเนี้ย พอเรารู้แล้วเนาะว่า สิ่งที่เราทำไปเนี่ย มันทำให้เกิดปัญหานี้ ๆ ๆ ตามมา คือตรงเนี้ยจริง ๆ แล้ว เราสามารถที่จะยืดอกออกมายอมรับผิดได้เลยครับ เพราะว่ามันเกิดจากฝีมือของเราจริง ๆ ก็อาจจะเป็น การแบบเข้าไปขอโทษเขาโดยดี ก็คือแล้วก็บอกว่า เออ เดี๋ยวครั้งหน้าเนี่ย ก่อนที่จะโพสต์อะไรเนี่ย เรา จะมีการตรวจสอบเพิ่มเติมมากขึ้นได้ อะไรอย่างงี้ ก็ได้ครับ หรือไม่ก็อีกวิธีหนึ่ง ก็คือให้ทำคลิปขึ้นมาแยกเลย เพื่อเป็นการขอโทษในเหตุการณ์ที่เราทำผิดพลาดนี้ไป คือพอเราปรับทัศนคติ อย่างนี้แล้วเนี่ย ให้เราอะครับกล้าที่จะยอมรับเนาะ ทั้งข้อดีแล้วก็ข้อเสียของเราเนี่ย เพียงแค่นี้แหละครับ ก็จะทำให้เรา เนี่ยสามารถก้าวหน้าต่อไปในเส้นทางนี้ได้แล้วครับ ทีนี้เราก็จะรู้แล้วเนาะว่า เฮ้ย จริง ๆ แล้วการทำผิดเนี่ย โอเค ทุกคนน่ะมันทำผิดพลาดกันได้เนี่ยแหละ แล้วไม่จำเป็นต้องไปกลัวเลยเนาะ แล้วก็ถ้าเกิดว่าไม่มีใครกล้าทำผิดอะ แล้วมันจะเกิดอะไรใหม่ ๆ เกิดสิ่งดี ๆ ขึ้นมาได้เหรอ อย่างเงี้ย ก็เหมือนกับ Einstein ที่เขาทดลองอย่างงี้เนาะ เขาก็ทำการ ทดลอง แล้วมันผิดพลาดอยู่หลาย ๆ ครั้งอะ จนกระทั่งมันสำเร็จ ใช่ไหม ครับ อันเนี้ยก็เห็นแล้วว่า ทุกคนน่ะเคยทำผิดพลาดมาทั้งนั้นแหละ ก็พยายามให้ทำ ก้าวหน้าต่อไปได้เลยครับ พยายามทำผลงานใหม่ ๆ ออกมาก็ได้ ส่วนถ้าเกิดอะไรผิดพลาดเนี่ย โอเค เราก็ล้อ น้อมรับ เนาะ ทั้งแบบ เอ่อ คำที่เขาติมา อะไรอย่างเงี้ย แล้วก็ยืดอกยอมรับไปเลยว่า เออ ถ้าอันเนี้ยมันเกิดจากความผิดของเราจริง ๆ หรือแบบความไม่รอบคอบของเราเนี่ย โดยที่เราไม่รู้มาก่อนอย่างนี้ ใช่ไหมครับ แล้วก็ เออ ขอโทษเข้าไปตรง ๆ เลยก็ได้ หรือว่าทำคลิปแยกออกมา อย่างนี้มันก็ไม่ ไม่ได้น่าเกลียดเลย แถมว่า เออ เขายังจะ แบบคนที่เขาได้รับผลกระทบอะ เขาอาจจะรู้สึกดีขึ้นมาบ้างก็ได้ เออ ว่า เออ เรา เรา เนี่ยออกมายอมรับผิดแล้วเนาะว่าเรื่องนี้เราผิด แล้วจริง ๆ แล้ว มันอาจจะไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรขนาดนั้นก็ได้ แล้ว เพียงแต่แบบว่าพอ พอในผลงานต่อ ๆ ไปเนาะ เราก็จะเพิ่มความรอบคอบมากขึ้น เพิ่มความระมัดระวังมากขึ้น มันก็กลายเป็นประสบการณ์น่ะครับ ให้มาสอนเราอีกทีหนึ่งว่า เฮ้ย ก่อนที่เราจะเผยแพร่อะไรออกไปเนี่ย บางทีเราควรจะตรวจสอบด้วยนะว่า เออ ถ้าเกิดว่าเผยแพร่อะไรที่มันแบบส่งผลกระทบต่อคนอื่น ถ้าเกิดผิดพลาด ขึ้นมามันจะเป็นยังไง อย่างเงี้ย เราก็จะได้เห็นถึงว่า เออ มัน มันทำไม่ได้นะ เราไม่ควรทำอย่างงี้ อะไรอย่างเงี้ย ทีเนี้ยในผลงานต่อ ๆ ไปของเราเนี่ย ก็จะมีความระมัดระวังมาก ขึ้นแล้ว พอเราทำต่อไปเรื่อย ๆ อะ โอเค เอ่อ FC ของเราคนเก่า ๆ อะ ที่เขาเคยโดนปัญหาเนี้ย เขาอาจจะหมดความศรัทธาในตัวเราไปได้เนาะ แต่ถ้าเกิดว่าเรายังเดินหน้าต่อเนี่ย ก็จะมีคนใหม่ ๆ เข้ามาด้วย แล้วก็ทีเนี้ยพอคนเก่า ๆ ที่เขาเห็นผลงานใหม่ ๆ ของเราแล้วเห็นว่า เฮ้ย มันไม่มีความผิดพลาดแล้ว มันดี ขึ้นเรื่อย ๆ อย่างเงี้ย เดี๋ยวเขาก็กลับมาศรัทธาเราได้อีกครั้งหนึ่งอะครับ เพราะฉะนั้นเรื่องเนี้ย แนะนำเลยว่าให้ยืดอกยอมรับ แล้วก็กล่าวขอโทษไปตรง ๆ เลย แล้วก็พยายามทำผลงานใหม่ ๆ ในครั้งหน้าให้มันดี ขึ้นเรื่อย ๆ มีความรอบคอบมากขึ้นก็ได้ครับ
อา ครับผม ครับผม ครับ อา ครับผม โอเคเลยครับ อา <coughs> โอ โอเคครับ อา อืม เข้าใจครับ อา ครับ อา โอเคครับ อา ครับผม โอเคเลยครับ ครับผม อืม ครับ ครับผม อา อา ครับผม อา ครับ ครับ อา ครับผม อา คือไอ้ที่ผมทำตัวโปรแกรมภาพเนี่ย ก็คือการที่ผมเนี่ยทำ คนเดียวด้วย แล้วก็การที่ผมทำโปรแกรมขึ้นมา เพราะว่าเพื่อที่จะสนองความต้องการของแฟนคลับ หรือว่า FC ของผมนี่เอง คือเขาต้องการโปรแกรมที่ปรับได้ง่าย แล้วก็ค่อนข้างที่จะใช้ง่าย ดาวน์โหลดง่าย สะดวกในการที่จะพกไปไหนก็ได้อะครับ แต่ทีนี้เนี่ยเหมือนกับว่า เมื่อก่อนผมเคยทำแล้วก็พลาดเหมือนกันนะครับ ก็จะเป็นคลิปการสอน ก็พลาดอีกเช่นกัน มันทำให้ความเครียดของผมเนี่ย สะสมมาจนถึง ทุกวันนี้อะครับ ก็แบบผมกลัวคำวิจารณ์มาก แล้วก็พรอเจ็กต์ หรือว่างานต่อไป ผมก็ต้องทำเป็นพวกโปรแกรมอีก ทีนี้เนี่ยมันจะทำให้ เอ่อ โปรแกรมตรงนี้เนี่ยออกไปช้ามาก คือที่จริงผมควรที่จะทำเสร็จภายใน 2 เดือน ใช่ไหมครับ ทีนี้มันล่าช้าไป 3-4 เดือนเลย เพราะว่าผมกลัวว่า มันจะพลาดอีก อา ทีนี้เนี่ย ผมควรที่จะเปลี่ยนความคิดนี้ยังไงได้บ้างอะครับ? หรือว่า เอ่อ ผมควรจะวางตัวยังไงดี ในการที่จะรับ ม ว่า นะครับ คำวิจารณ์เหล่านี้?
ครับ ครับผม เอ่อ จริง ๆ แล้วสิ่งที่คุณกำลังเผชิญอยู่เนี่ย อันเนี้ยมันเป็นปัญหาในเรื่องของทางด้านจิตใจอะครับ ก็แนะนำเลยว่า ในเรื่องของจิตใจเนี่ย จริง ๆ แล้วเรา เราสามารถแก้ได้หลากหลายวิธีเนาะ คือมันก็ขึ้นอยู่กับตัวบุคคลด้วย อาจจะแนะนำว่า ให้เราเนี่ยพยายามค่อย ๆ พักรักษาใจไปเลยอะครับ ก็คืออาจจะมีช่วงหนึ่งเราจะเว้นจากงานนั้นไปก่อนก็ได้อะครับ ก็คือไปพักผ่อนให้เต็มที่เลย แล้วเราไม่ต้องคิดถึง เรื่องเนี้ย พอทีเนี้ย พอถึงวัน วันหนึ่งแล้วเนี่ย เราจะ รู้ตัวเองดีเลยว่า เอ๊ย เราแบบรู้สึกโอเคกับมันขึ้นมาบ้างแล้ว อย่างเงี้ย แล้วเราค่อยกลับมาโฟกัสกับงานนี้ใหม่อีกครั้งหนึ่งก็ได้อะครับ หรือ ถ้าเกิดว่า เอ่อ เรายังมีใจ เรายังรู้สึกแบบสนุกกับมันต่ออยู่จริง ๆ เนี่ย แล้วลองถามใจตัวเองดูอะว่า อยากจะลง ต่อไหม อยากจะเดินหน้าต่อไหม อยากจะทำต่อไหม ถ้าเกิดว่ายังอยากทำต่อเนี่ย ก็อาจจะมีการ พยายามเพิ่มขึ้นอีกนิดนะครับ แล้วก็อาจจะมีการแบบ เอ่อ เขียนแบบ เขียนตารางงานไปเลย ก็ได้ ให้มันชัดเจนอะ คือแบบ เอ่อ วางแผนล่วงหน้าเอาไว้เลยว่า เนี่ยเราจะทำอัน เนี้ย วันเนี่ยใช้เวลาไปเท่าไร อะไรอย่างเงี้ย ก็คือมีตารางให้มันชัดเจนไปเลย เสร็จแล้วเราก็บังคับให้ตัวเองมาทำให้มันตรงตารางเอาไว้ อย่างงี้เนาะ มันก็จะทำให้ผลงาน ของเราเนี่ย ไม่ ไม่ยืดออกไปจนเกินไปแล้ว หรือถ้ายืดเนี่ย มันก็จะน่าจะยืดในกรอบที่เราพอจะยอมรับมัน ได้อย่างเงี้ย ส่วนในเรื่องของคำวิจารณ์เนี่ยครับ ให้เราคิดเสียว่า ยังไงมันก็คือคำติชมอย่างเงี้ย แถมมันยังดีอยู่ ก็เหมือนแบบเขามาช่วยให้เราเนี่ย ทดสอบโปรแกรมอีกเนาะ แล้วก็เหมือนแบบเป็นการหาบักให้เราด้วย นั่นด้วยเราทำด้วยตัวคนเดียวเนี่ย มันไม่ สามารถเจอบักของโปรแกรมได้ครบหมดแล้ว อะไรอย่างเงี้ย ก็ กลายเป็นว่า ฟีดแบ็กพวกเนี้ยเนี่ยแหละ มันก็คือตัวที่แบบช่วยค้นหาบัก ทำให้โปรแกรมของเราเนี่ย มันมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นไปอีกได้ด้วย แล้วในอนาคตเนาะ เวลาเราลงโปรแกรมอะไรใหม่ ๆ ในช่องยูทูบเนี่ย เราก็อาจจะบอก เอ่อ คนที่ เขามาดูด้วยว่า โปรแกรมเนี้ยมันยังอยู่ในขั้นทดลองเนาะ อาจจะพบ เจออะไร บัก อะไรอยู่บ้าง ถ้าเกิดว่าเจอเนี่ย ก็ให้คอมเมนต์เข้ามาได้เลย อะไรอย่างงี้แทนก็ได้อะครับ แล้วทีเนี้ยเวลาคนที่เขาจะลงโปรแกรม หรือจะทำตามเราอะ เขาก็จะรู้แล้วว่า เฮ้ย โปรแกรม เนี้ยมันยังอยู่ในช่วงทดสอบอยู่เนาะ มันยังอยู่ในการทดลองอยู่ มันจะมีบักเจอ อะไรอย่างเงี้ย คือคนที่เขามารับฟัง มาเห็นข้อความอะ เขาก็จะรู้แล้วว่า เอ่อ ถ้าเจอ อะไรอย่างเงี้ย ก็ ก็เข้าใจได้ ในระดับหนึ่งแล้ว แล้วเขาก็ อาจจะมีการแบบเข้ามาคอมเมนต์เกี่ยวกับบักที่เจออย่างเงี้ย พอ เราเห็นจากเขาเนาะ เราก็นำไปปรับแก้ ก็ทำให้โปรแกรมของ เราเนี่ย มันสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นได้ครับ ก็พยายามให้มองเนาะว่า เอ่อ ไอ้คอมเมนต์ที่มันลบ ๆ เนี่ย จริง ๆ แล้วเราสามารถนำมาปรับปรุงแก้ไขของเราได้อีกด้วยครับ
อา ครับผม อา ครับ ครับผม ครับผม อืม ครับ อา ได้ครับ ครับผม อา ครับ อา อา อันนี้ถูกครับ ครับผม อา โอเคครับ อา ครับผม อา โอเคครับ อา ครับ โอเค ได้เลยครับ ก็ทีนี้เนี่ย คำวิจารณ์ส่วนใหญ่มาจากเด็ก นะครับ ก็คือยังไม่มีวุฒิภาวะหรือ อะไรพวกนี้ ก็คือแบบประมาณว่านะครับ เขายังไม่โตเท่าไร ก็คือคอมเมนต์เนี่ยนะครับ จะออกไปแนวแซะนะครับ ไม่ใช่เป็นแนวติชมอะไรพวกนี้ เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย ผมไม่แน่ใจว่าผมควรที่จะเอาคำวิจารณ์เหล่านี้เนี่ย มาคิดซ้ำแล้วซ้ำเล่าหรือเปล่า หรือว่าผมควรที่จะแบบว่ารับคำติชมเฉพาะนะครับ กลุ่มคนที่ เอ่อ ค่อนข้างที่จะโตหน่อย หรือว่านะครับ ไม่มีการแซะ ไม่มีการปั่น เอ่อ คุณคิดว่า ผมควรที่จะรับคำติชมในรูปแบบไหนบ้างครับ? หรือว่า ควรที่จะรับทุก ๆ คำติชม?
เอ่อ จริง ๆ แล้วสำหรับเรื่องของคำติชมเนี่ย เราอาจจะมองแบบว่าไปแบบ case by case ก็ได้อะครับ ก็คือมองแยกกันไปทีละคนไปเลย คือเราอาจจะไม่จำเป็นต้องพิจารณาว่า เขาอายุเยอะหรืออายุน้อยก็ได้ เพียงแต่ให้เราดูคอมเมนต์ของเขาอะครับว่า มันมีความเป็นประโยชน์ต่อเราจริงไหม ถ้าเกิดว่ามันเป็นคำติชมที่แบบติอย่างเดียวเลย อะไรอย่างเงี้ย แล้วก็ไม่มีเป็นประโยชน์ ไม่ ไม่ ไม่สามารถทำให้ตัวเราพัฒนาได้เลย อันเนี้ยให้เรามองข้ามไปได้เลยนะครับ ส่วนถ้าเกิดว่ามันมีคอมเมนต์ที่มันเป็นการติอยู่ แล้วก็มันมีส่วนที่แบบเรารู้สึกว่า เฮ้ย อันเนี้ยเราก็ผิดพลาดจริง ๆ เนี่ย เราก็รับมันเข้ามาแล้วก็พยายามปรับปรุงก็ได้อะครับ ก็คือให้มองแยกไปเลยในแต่ละเคสไป อย่างเงี้ย อันไหนที่มันเป็นประโยชน์เนาะ เราก็รับมันเข้ามา ส่วนอันไหนที่เห็นแล้วว่า มันเป็นคอมเมนต์ที่แบบมาจากคนที่เขาไม่มีวุฒิภาวะเพียงพอ แล้วก็อาจจะมาจากคนที่แบบต่อให้เป็นผู้ใหญ่ อย่างเงี้ย แต่ถ้าเกิดว่ามุมมองของเขาอะ มันมองอะไรที่แบบคนละด้านกับเราอยู่เลยเนี่ย เราไม่สามารถนำมาปรับเข้ากับเราได้เลยสักนิดเดียวอะ เราก็มองข้ามมันไป เลยก็ได้อะครับ ก็แนะนำว่า ให้พยายามหาสิ่งที่ทำให้เราพัฒนาได้จะดีกว่า เราไม่จำเป็นจะต้องไปเสียเวลา คำแบบ คำวิจารณ์ทุก ๆ คำไปก็ได้ครับ
อา อา ครับ อา ครับ อืม ครับ โอเคครับ อา ครับผม โอเคเลยครับ โอเคเลยครับ อุ๊ย คำแนะนำของคุณดีมากเลย ก็ เดี๋ยวก็จะลองแบบว่า ดูว่าคำติชมนั้นเป็นประโยชน์ต่อผมหรือไม่ อะไรพวกนี้นะครับ แต่ตอนนี้เนี่ย ก็คือไอ้โปรแกรมของผมเนี่ย ผมยังไม่ได้ปล่อยตัวใหม่เลย คือผมนั่งทดสอบ นั่งเทสต์ เอ่อ มาประมาณได้ 2-3 เดือนแล้วครับ แล้วก็ผมกลัว ที่จะแชร์ออกไป กลัวที่จะทำคลิป แล้วเขาก็จะมีปัญหา ก็ทีนี้เนี่ยผมอยากจะถามว่า ผมควรจะแชร์เลยไหม? แล้วก็ แชร์เสร็จพอมีปัญหาผมก็แก้บัก หรือว่าแก้ปัญหา แล้วก็ลงเวอร์ชันใหม่ไปเรื่อย ๆ หรือว่าผมควรที่จะเช็กก่อนว่า โอเค สมบูรณ์หรือยัง สมบูรณ์แล้วค่อยปล่อยทีเดียว? อ่า อะไรประมาณนั้นน่ะครับ
เอ่อ สำหรับปัญหาเนี่ยอะครับ คือ คือใน แง่ของโปรแกรมจริง ๆ แล้วอะ มัน มัน มันจะทำให้สมบูรณ์ 100% อะ มันยังยากมาก ๆ เลยอะครับ ต่อให้เป็นพรอเจกต์แบบ สเกล ร้อย คนอย่างเงี้ย ยังไงโปรแกรมมันก็มีบักอยู่ดีครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยแนะนำหนึ่งนะครับ ว่า ให้ ให้ลองปล่อยออกไปก่อน แล้วก็อาจจะ ต้องแจ้งให้คนที่เขารับชง ที่ คนที่เขาติดตามเราให้ทราบด้วยอะครับว่า อันเนี้ย มันยังเป็นเวอร์ชันที่แบบ เอ่อ ทดลองอยู่ เป็นเวอร์ชันแบบช่วงแรก ๆ อยู่ ก็ อาจจะมีบัก หรือว่ามีข้อผิดพลาดบ้าง อะไรอย่างเงี้ย แล้วก็ให้เขาเนี่ยอาจจะช่วย ๆ กันคอมเมนต์ เรื่องบักเข้ามา จะได้ปรับแก้ไขได้น่ะครับ
ใช่ครับ ถูก ถูกต้องครับ อา อา ครับ อา โอเคเลยครับ คำแนะนำของคุณนี่ ดีมากเลยนะครับ เดี๋ยวผมจะเอาไปปรับใช้ ดูนะครับ ก็สำหรับวันนี้เนี่ย ขอบคุณมาก ๆ เลย ที่นะครับ อ่า ค พูดคุยกับผมนะครับ ก็สำหรับวันนี้นะครับ ขอขอบคุณ นะครับ สวัสดีครับ
ครับผม สวัสดีเช่นกันครับ